Betul betul betul betul saya sepakat Kak, mhm, yang penting, gitu sih Kak yang penting kita tetap semangat menjalani hidup, bahwa masa depan ini harus kita kejar dan kita harus jadi orang yang lebih baik dari yang kemarin gitu sih menurut saya, Kak.
Mhm sih, ah, oke, mhm. Mhm mhm. Mhm, mmm, oke itu mantep banget sih Kak iya, eee, keren banget Kakak bisa berpikir seperti itu ya <laughs> karena heeh.
<laughs> <laughs> Tapi memang sih memang sih kadang itu kadang apa ya di sebuah masalah itu memang kadang kita merasa, eee, menyalahkan diri sendiri kan kadang da apa dan, mmm, apalagi apalagi kita kehilangan sesuatu itu kita kadang merasa menyalahkan diri sendiri mungkin, bukan cuma orang tua kali ya mungkin kalau misalkan kita kehilangan motor kan mungkin, iya kita kehilangan motor ini contoh ya contoh aja kali ya Kak ya.
Mhm. Heeh. Iya kadang sih, heeh. Nah, heeh. Heeh. Ah, iya, heeh heeh, yang bareng gitu ya yang bisa dicari lagi padahal ya Kak ya, mhm.
Mhm, betul seka sepakat betul banget itu Kak. <laughs>
<laughs> Iya itu aja kadang aduh ya ampun nangis-nangis terus ya udah habis itu melupakan mengikhlaskan, tapi kadang-kadang kayak lagi butuh gitu ya kadang lagi butuh nih, terus keinget lagi itu sering gak sih Kak? <chuckles>
Mmm. Mhm. Heeh. Oh iya kadang bukan cuma perempuan yang seperti itu laki-laki juga Kak seperti itu. Saya juga seperti itu Kak, tapi, apa ya saya posisikan diriku bahwa, eee, ini sudah terjadi dan ujian itu mungkin bagian dari perjalanan hidupku dan, saya eee, ini kan apa ya hidupku masih berlanjut dan kita, harus tetap berjalan apa pun yang terjadi gitu sih. <laughs>
Heeh. Oh ya, heeh heeh. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Heeh heeh. Oh mantap, mhm mhm. <chuckles> Aduh keren keren keren iya sih, heeh heeh, tapi, eee, Kakak gini deh, eee, dari rasa rasa marah yang terjadi pada saat itu gitu ya, mmm, apa sih, kayak, ini nggak sih, Kak, kayak ada nilai-nilai yang akhirnya Kakak ambil kesimpulan gitu nggak sih?
Gitu sih Kak, mhm, mmm. Mmm. Iya. Mmm.